ด ไปหาเขาบอกว่า "เนี่ยเราอะ จะไปที่ตรงนี้นะ" อะไรอย่างเงี้ย เขาก็บอก "เอ๊ย! ดีเลย" อะไรอย่างเงี้ย สถานที่เนี้ยคือแบบสวย แล้วก็แบบมีเฉพาะ เหมือนคนท้องถิ่นน่ะค่ะ ที่เขาชอบไปกัน ใช่ เขาก็เลยบอกว่า นี่ไง เขาก็เลยบอกว่า เนี่ยเขาแบบ "ขอไปด้วยได้ไหม?" <giggles> เราก็แบบ "เอ๊ย! มาเลย มาเป็นไกด์ส่วนตัวให้เราเลย" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ปรากฎเขาก็ให้เราอะ ใช่
ค่ะ ค่ะ ที่รู้ อา เขาไปด้วยไหมคะ? <laughs> ว้าว! ค่ะ แสดงว่า อา กำลังจะแซวเลยค่ะว่า แสดงว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ย ต้องพิถีพิถันในการแต่งตัวหน่อยนะคะ เพราะว่าจากออกทริปแบบว่าคนเดียวอะเนาะ ก็จะมีแบบว่าชายหนุ่มที่มาเป็นแบบคนนำทริปให้ แล้วแบบนี้ เกิดเหตุการณ์อะไรไหมอะคะในวันที่ 2?
โอ๊ย <chuckles> เขาก็ เขาก็ไปรับเราที่โรงแรม ใช่ไหมคะ แล้วก็แบบ อา ไปด้วยกัน อะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาอะค่ะก็คือแบบน่ารักมาก เขาก็ อา พาไปสถานที่ที่เราอยากจะไป เสร็จแล้วเค้าก็บอกว่า "ตรงจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่แบบว่ามีวิวที่สวยงามมาก โดยเฉพาะตอนพระอาทิตย์ตก" เราก็ ว้าว! ใช่ <laughs> แล้วเขาบอกว่า "ก่อนที่เราจะมาดูพระอาทิตย์ตกนะจ๊ะ เราไปกินข้าวกันก่อน" อะไรอย่างงี้
ค่ะ อา โรแมนติกสุด ๆ <chuckles> อา เหมือนออกเดตเลยนะ <chuckles>
เหมือนเลย <laughs> นี่ก็แบบ โอ๊ย ตายแล้ว แล้วเราอะรู้สึกกระชุ่มกระชวยนะ เอาจริง ๆ นะ ตอนนั้นน่ะ เราก็แบบ "โอ๊ย ตายแล้ว" อะไรอย่างเงี้ย เออ ก็สนุกดีเนาะแบบมาคนเดียว อะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาอะก็พาเราไปทานร้านอาหารที่เหมือนแบบเป็นพิธีรีตองนิดหนึ่งอะค่ะ ใช่ ค่ะ
ค่ะ ท้องถิ่น อ๋อ พิธีรีตอง ค่ะ เป็นยังไงอะคะ?
ก็คือมันจะแบบว่าเหมือนจัดอาหารเป็นเซต ๆ อะค่ะ แล้วก็เขาก็จะสอนว่า เออ ต้องทานอะไรก่อน อะไรแบบเนี้ยค่ะ ใช่ แล้วเราก็แบบ โอ้! <chuckles>
ค่ะ อ๋อ เขาเรียกว่าเป็นเหมือนแบบว่าราชนิกูลหน่อย ๆ เงี้ยไหมคะ ที่ต้องแบบทานตามลำดับขั้น? <chuckles>
ประมาณนั้นน่ะ มันจะต้องมีพิธีการว่า อา หรือ อันเนี้ยเราก็ไม่แน่ใจอะค่ะว่าแบบ เออ มัน มันเป็นอะไร ลักษณะที่เขาเรียกว่าอะไร อย่างเงี้ย แต่ว่าเขาก็จะบอกว่า "ก่อนอื่นเลยนะ เธอจะต้องแบบว่า อ่า ชิมซุปก่อน กินซุปเสร็จ แล้วก็" เออ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็จะมีเหมือนแบบ เอ่อ ขั้นตอนในการ ทานน่ะค่ะ อืม เขาก็จะสอนเรา
อา ค่ะ ค่ะ อา ซุปคงหวานน่าดูเลยนะคะแบบนี้
<laughs> ใช่ แบบว่าก็ประทับใจเลยอะค่ะ อะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาก็แบบ อา พาไปดูไอ้พระอาทิตย์ตกหลังจากที่กินข้าวเสร็จ อะไรอย่างงี้
ค่ะ อา เป็นยังไงบ้างคะ? บรรยากาศโรแมนติกอย่างที่จินตนาการไว้ไหมคะ?
ก็คือ